Ama şöyle bir şey yaptım, kesinlikle çıplak ayakla basmamak için en azından: Emm, bu çantamdan, eee, bu terliklerimi buldum. I ııı, terliklerimle basmak istedim en azından o suya. <scoffs>
He he. T Bu arada inanılmaz yaratıcı. Yani, hani, gerçekten kimsenin aklına gelmez, ııı, bu
Yani Evet, yani, diğer türlü yoksa Venedik'te ab e eee, hapis olacağım, yani. Yapacak bir şey yok. <scoffs>
Sırılsıklam olacaksın, doğru. Ya ya, insanlar orada gözünü karartıp muhtemelen, eee, kıyafetleriyle geçerdi ya da başka bir şey bulabilirdi ama gerçekten inanılmaz sağduyulu bir hareket bu. Bayağı köşeye geçip, eee, paçalarını katlayıp, çorabını çıkarıp, ayakkabılarını çıkarıp, ııı, terlik giydin, yani.
Hı hı. Evet. Evet, evet. Yani, diğer türlü çünkü, hani, kendimi düşünüyorum. "Bütün gün böyle ıslak ayaklarla hasta olurum." falan diyorum kendime. O yüzden onu planladığım için Bir de şimdi tek başına seyahat ettiğin zaman onu da, hani, öğrendim bu arada. İyi bir tecrübe oldu benim için. Kendine çok daha dikkat ediyormuşsun. Çünkü, yani, kendinden başka kimse yok. Arkadaşın yok. Başına bir şey gelse, <chuckles> hastalansan Tabii, tabii. Yani, zaten, hani, bir de Schengen'i falan almışım ya hastalanmak istemiyorum, işte. Neyse, zaten Paris'te de hastalandım da neyse, eee, o ayrı bir aksilik. Iıı, ııı, Venedik'le devam edeyim ben. Evet.
<chuckles> Oh, evet. Evet, evet. Hı hı. Değil mi? Mecbursun, yani. Eee, <chuckles> aynı seyahatin de <chuckles> aynı seyahatin devamın Oh.
Evet, evet. Barcelona'dan Paris'e gitmiştim. Barcelona'da hava 20 derece, Paris'te 0 derece. Eee, pantolonum da böyle inceydi, tabii, doğal olarak. Bir hastalandım orada. <chuckles> Neyse o a o
Kaçanıl Hı hı. Eyvah. Zaten, böyle, Paris karasal iklim, eee, Barcelona Akdeniz iklimi gibi. Böyle, hani, eee, Antalya'dan Ankara'ya geliyorsun, Sivas'a geliyorsun gibi bir şey oluyor aslında, değil mi?
Hı hı. Tabii.

Seyahatte yaşadığın, böyle, komik bir aksilik oldu mu hiç?
Evet, oldu. Eee, Venedik'e gitmiştim. Eee, bu tek başıma gitmiştim bu arada. Çünkü interrail interrail uygulamasını yapıyordum. Yani, eee, işte, biraz onu belki, eee, interrail aslında, eee, bu Avrupa'yı, ııı, daha doğrusu, aaa, sadece Avrupa da değil hani. Bunu ı, bazı ülkelere de katabilirsin. Mesela, işte, eee, ta Gürcistan'a kadar gittiğini duymuştum mesela. Trenle mesela bağlayabiliyorsun. Tren biletlerini, eee, çok uygun fiyata alabiliyorsun. Çünkü zaten hani Hı hı.
<chuckles> He he. Ha, çok güzel. O ney? Hı hı. Hımm. Çok güzel. Tek seferde gidiyorsun, değil mi?
Eee, yani şöyle aslında bir bir ödeme yapıyorsun. O ödemeyi yaptığın için tren bileti olduğu için elinde, eee, mesela diyelim ki kendine yer ayırtabiliyorsun çok uygun fiyatlara. Diyelim ki bir bilet €70'ysa euroysa normalde senin elinde bu interrail bileti olduğundan dolayı €10 euro falan ödüyorsun. Yani çok cüzi f miktarlarda. Hı hı.
E he. Imm. He he. İlginçmiş gerçekten, çok güzel bir deneyim olmuştur eminim. <chuckles>
Evet, yani, i ilk ben b eee, Venedik'ten başladım. Çünkü çok merak ettiğim bir şehirdi. İşte, yapısından dolayı, tarihinden dolayı. İlk uçakla gittim. Bu arada ilk yurt dışı seyahatimdi. Eee
İlk yurt dışı seyahati Venedik'e oldu.
Evet, evet, ve tek başıma oldu bu arada. <chuckles> Zirve d evet. Tabii, tabii, bir yani zirveden başlamak lazım. Evet, doğru diyorsun. <chuckles>
Zirveden baş <laughs> zirveden başlamak bu. <laughs> <chuckles> Çok güzel çünkü çok güzel bir seçim.

Kesinlikle. Ya bak şimdi Venedik'i tekrar, iii, ona döneyim. İii, şimdi Venedik'te. Özellikle mesela şunu da fark ettim. Şimdi onu geçtim bir şekilde. Sonra kendimi, iii, bu arada kuruladım bu, ımm, havlumla. Havlumla bir şekilde, ku kurulayıp ondan sonra giydim.
Hı hı. Gerçekten inanılmaz bir, iii, sağduyu böyle, hani, ç bu kadar sakin kalmak müthiş yani.
Evet. Yani evet, bir, eee, işte yoksa, hani, ölüm kalım meselesi gibi bir şey oluyor o an. Ya geçtim, ya geçtim yoksa Venedik'te kalacağım. Yapacak bir şey yok. Sonrasında mesela, eee, işte, şey gördüm. Böyle bazı yerlerde dükkânların içine su girmiş ama o dükkânları da öyle bir, ııı, dizayn etmişler ki insanlar, ııı, da yerel halk, yani su girilebilecek bir şekilde dizayn etmişler. Öyle böyle, ııı, kapatmışlar. O makinaları falan oluyor ya. Mesela dükkânda mesela, ııı, kasap diyelim. O kasabın, ııı, makinaların olduğu bölgeye yani o soğutucu kısmına mesela, ııı, su değmeyecek şekilde bir şeyler koymuşlar. Yani metal bir şeyler ayarlamışlar. Su kesinlikle oraya geçmiyor.
<chuckles> Aynen. Hı hı. Nasıl? Nasıl yani? Hı hı. Ayarlamışlar. Ha. Tabii onlar tecrübeli olduğu için aslında, ııı, kendi hayatlarını bildiğin resmen suya göre ayarlamışlar değil mi? Öyle anlıyorum. O, çok güzel.
Tabii. Tabii kesinlikle. Hı hı. Evet. Iıı, ondan sonra işte, ııı, ve insanların sakinliği, işte hatta turistler gelsin diye, ııı, işte böyle bir, emm, paravan, nasıl diyeyim, böyle, bir paravan yürüyüş yolları koymuşlar hemen. Dedim, ne ara uyandınız da, bunları düşündünüz de, koydunuz falan... <chuckles> Yani çok, hemen, hazırlıklı gördüm insanları gerçekten. Aşırı sakinler. Panik yok.
<chuckles> Ha, ha ha. <chuckles> Yani iz onu sormak istiyordum ben de, ııı, sen söyledin çok güzel oldu ama şeyi merak ediyorum yani, böyle, eee, atıyorum insanlar, oradaki yerel halk, böyle, eee, kendi işlerine falan çok rahat bir şekilde gidiyorlar. İşte, sizler için bir şeyler hazırlamışlar, bilmem ne falan... Hani, onlar, ııı, tamamen böyle çok sakin, onlar için çok önemli bir şey yokmuş gibi m mi? Yoksa yine bir böyle bir, iii, bir ar hani, küçük de olsa bir arbede yaşandı mı? Hani, "hadi şunu getirin" falan gibi.
Hı hı. Hı hı. Evet.